ちょっと僕、あの、ま、最近というかここ1年ぐらいで、あの、英語の勉強をしたんですけど、まあ、なかなかこう気分の波というか、その左右されやすくですね、ちょっとあの、お話聞いて、やにいただいていいですか？
うんうん。 はい。 あ、はい、わかりました。
あでます。というのもやっぱり、その、英語勉強し始めていてですね、まあ、ないよ内容としては、まあ、普通にあの、リーディング、あの、まあ、文章読むだったりとか、あと、あの、リスニングのところの2つで、まあ、結構あのあの、TOEIC を意識した内容だりするんですね。
うんうん。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。うんうん。
ですね。ただまあ、結構、あの、まあ、やること自体というか、おややるテキストとか勉強方法ってのは確立しているんですけど、まあ、とはいえ、こう、割と「いやもう今日マジジで勉強したくないな」みたいなっていう感情がですね、あの、急に波がありまして。
はい。 ああ。うん。 ありますよね。うん。
ですね。で、まあ、そうすると結構、まあ、1日サボってしまって、まあ、その流れでもう1週間やらなくなってしまうとやったりとか、ていうはい、という形で結構こう、習慣化するまあ、習慣化してた時期もあったんですけど、どうしてもそれができないくなってる、んん、でかでんかできなくなりつつある。
はい。 うん、ありますよね。うんうん。 はい。 うんうんうん。
ん、てな状況でして、でもなかなかこれどうしどうしたもんかなと。
はい。 ああ、うん。なるほど。なんかこう1回に、なんか何時間ぐらいやりたいとかはあるんですか？
う、最低、ま、平日だと1、2時間ぐらいで。
あ、うんうん。
ま、どにま、土日は、だいまい最低1、2時間で、ま、やれるならやれるだけっていう感じではありますね。
うん。あ、そうなんですね。確かになんか社会人のね、1日1、2時間ってかなりじっくり、かなり力を入れるっていう感じですよね。
うん。 ですね。ま、最悪もう、結構2時間とかってしんどかったりしますし、ま、時間取らないことも全然あると思うんで、それこそまま、さん30分でもいいから。あの、ま、ややれたらなとは思ってますね。
うんうん。 はい。 うん。 確かそうですよね。なんか毎日続きさえすればね、ある程度こう、ま、ま、1日サボってね、1週間ずっとサボっちゃうよりかはね、マシですよね。うんうん。なるほど。何かアプリとかって使ってたりしますか？
うん、ですね。 あ、そうですね、あの、ま、あの、何でしょうね、た単語帳であったりとか、に関してはアプリですし。
うんうん。 はい。
らいふば、単語に関してはその自分の、なんでしょうなんでしょうね、その覚えてる覚えてないっていうのははっきり、あの、 すかね、ま、整理出来ている感じすね。うん、で、テキストは、ま、普通のあの紙のテキストなんですけど、それはずっと、あの、ト TOEIC のあの本。
うん。あ、うんうん。 はい。 うんうんうん。
をずっと使ってるって感じですね。
あ、そうなんですね。なんか結構長期的に取り組んでるんですか？
えっと、そうですね、1年ぐらい前がもう本当に TOEIC も300点あるかないかだったんですけど、ま、結構、あの、集中的に、ん、どれくらいですかね。ま、6、7か月ぐらいやって、それでま、それが685ぐらいまで伸びていったんですけど。
うんうんうん。 はい。 お、すごい。うんうん。
いや、ただもうそっからですね、こう、ややる気というか、き気分の波が出やすくなったっていう感じです。
あ、なるほど。 あ、そうなんですね。確かになんかこう、しょなんだろう、初盤、しょさ初盤っていうんですかね、なんか最初からあの、中盤までね一気に伸ばすっていうのはかなり、たのなんか、やりがいがあってね、楽しそうなんですけど、そっからこう安定させたり、なんかちょっと正答率を上げていくっていうんですかね。なんか大体分かっている中でのこう精密度を上げていくっていう風になると、なかなかしんどくなっちゃいますよね。
はい。 はい。 はい。 うんうんうん。 いや、そうなんです <chuckles> よね。
うん。なるほど。ま、じゃあ今1、2時間勉強するとしたら、なんかどういう勉強、なんかその過去問解くとか単語をやるとか、なんかそういったやつですと、結構どういうバランスでやってはいるんですか？
はい。 もう本当にも、まあの、ま、まばまばらというかそのバランスよくやっていて。ん、ま、その、ま30パー、そ30パーか20パー単語他を、ま、半々ずつ、あのリーディングとリスニングに当てるみたいな感じなんです。
うん。はい。 うんうん。 うん、あ、そうなんですね。なるほど。なんかそのやり方っていうのはその以前と変わらず、まんべんなく、あのやっていくっていう感じではあるんですか？
あ、はい、おっしゃる通りです。
あ、なるほど。ま、それでしたらね、ちょっと苦手な部分だけやっていく方向に切り替えるのもいいかもね。うん。
あ、なるほど。それつまりあれですかね。ま今あの1時間最低やるようにしてますけど、ま、そうじゃなくてもう苦手なものだけに絞って、ま、時間を、あしゅあの時間を短くするとかっていう意味ですかね？
うーん。 はい。 あ、そうですね。なんかもう時間を絞って、なんかとりあえず、まあ、この前受けたテストでもいいし、ま、新たに過去問解いたりでもいいと思いますし、でそん中から割と間違えたものだけを復習していくのを繰り返すっていうのが一番楽なんじゃないかなとは思いますね。
うんうんうん。 ああ、なるほど。なんかそれで言うと本当に、ま、新しいととうんなんですかね、ことっていうんですかね、問題とか、や、それを見つけなのかなんて言うんですかね、それを集中的にやってたんですよ。
うんうん。 はい。 あ、なるほど。うんうん。あ、そうですよね、本当にそこまでね、もう、な、700点弱の場合ですと、そこまで新しいことっていうのはしなくても、復習だけでね、そこを、なんかこう、潰していくだけでももっと点数が上がるんじゃないかなとは思いますので。
なんか、そうじゃなくてってことですね。 ああ。 ああ、確かになんかそこがすごい苦痛になってましたね、確かになんかその、や、もう覚えてることっていうのもあるし、もう覚えてなかったとしても、こう、ま、刺激が無くなってる一方で。
うーん、うんうん。 はい。 うん、あ、ですよね。なかなか、うん。
なるほど。確かに確かに。
ね、もう一回覚えてることをね、習慣的にやるのは結構辛いかなとは思いますので、もうほんとになんか、にあこれ苦手なんだよねとか、なんか点数が取れてない部分だけをね、なんか、あると思うんですよ。なんかシチュエーションとかでも、あのあのこういう、こういう雰囲気のビジネスのシチュエーションを話してるやつは得意だけど、なんか違う会話のは得意じゃないみたいなのがね、あると思うので、そういう風に絞るだけでも全然違ってくるかなとも思いますし、そうするとね、全然15分とかでもなんか、あの、なんかよいいいかんなんか、いいサイクルになるんじゃないかなと思いますよね。
はいはいはいはい。 うんうんうんうん。 うん、うふ。 確かになんか、その勉強の質を上げていくっていう風な方向転換すね。
うんうんうん。 あ、そうですね。うんうん。
なるほど。 なんか、一方で何て言うんすかね、やっぱりその、自分がどの問題が苦手なのかとか、そのなんか、自分ができないことをあぶり出していく作業が必要だと思うんで、ま、そそこはこう、ま、自分の気分というかなんか、まあ、あの、ふ筆が乗ってる時
はい。 ああ、うんうん。 ああ、うんうんうん。
に、まあ、一気にやってしまうとかっていうのはありですかね、やっぱり。
あ、そうですね。なんかそこまで、まあ、あぶり出すのも曖昧でいいと思いますね。だいたいこの辺が苦手かなとか、まあ、普通にあの、以前のね、テストの結果とかを残してるのでしたら、それを振り返ってもいいと思いますし。
うん、ふんふん。 ああ、そうなんですね。 はいはいはい。 だからどっちかというとあれですね、本当なんか分析というか、割とそっちに近い感じなんすかね、自分の。
うんうん。 ああ、確かそうですよね。なんか新しく、ま、ちょっと模擬テ模擬テストをやってみて もいいと思いますし、うん。ま、毎回模擬テストプラス、間違えたとこだけ復習とかそういうのでも、割とテスト形式にするとね、なんかそこまで時間が経つのがあっという間というか、数時間が苦にならないかなとも思いますし。
はいはいはいはい。 うん。 なんか、そうするとあれですね。結構その、ずっと英語ばっかりに時間使ってしまってたんで、で、ま、ある程度時間が出来るじゃないですか、やっぱそそういううが、間違いだけやみたいな。
うんうん。 うん。あ、うん、そうですよね。
な、なんかそれ並行して他の趣味をやっていることが出来ると思ったんで。
ああ、うんうん。
で、ね、ま、その趣味にちょっと飽きたらこう、また米語の勉強して、みたいな。そういうルーティーンっていうんですかね、そのサイクル回せるになるとすごく、あれですね。こう、ま、いうみて長続きしそうだなって今思いました。
うんうん。 うん。 あ、ほんとですよね。なんか趣味ってどういうのがあるんですか？
ま、例えば、あの、ま、ゲームだったりとか、ま、その友達と、ま、遊びに行くだったりとか、っていう感じですかね。あとは、ま、小説読むとかですかね。
うんうんうん。 はい。 うん、あ、いいですね。なんかその合間にやるっていうのもね。うん。
ふんふんふん。ですかね。 っぱそうすると、なるほど、結構あれですね。なんかよは時間に余白が出来たんで、大分こう、その、我慢しなきゃいけない、今まで何時間絶対やるって決めてたんで、それのイライラが無くなるので、大分マシになりそうです。
うんうん。 うんうん。あ。 うんうん。いや、ほんとですよね。なかなかま、でも序盤はやっぱり時間決めてってやるのがいいと思うんですけど、割と中盤になってくるとね、ほんとに間違えたとこだけやるっていうのでいいと思いますよね。
はいはい。 うん。 あとはあれですかね、ま、あの、今リスニング、リーディングとかでやってますけど、あ、そう、ま、違うきょう競技というかジャンルとしてその英会話、実際話す方からやってみるとかですかね。
うんうん。 うーん。 あ、いいですね。うん。なんかどういう風にやりたいとかっていうのはあるありますか？
うんうんうん。 ま、基本的にはその、まずは簡単な話が出来るようにななりたいとは思っているので、ま、なんかその実際勉強したトピックが出る訳じゃないかもしんないですけど、ま、普通のえ英会話って言ったらいいんですかね？とか。
うんうん。 うんうんうんうん。
まあ、あと、その、結構映画とか見るの好きなんで、まあ、それはあの、聞けるようになるみたいな。
うん。 あ、うんうん。 おお、うん。
まあ、理想ではありますね。
あ、いいですね。目標があるのって良いですよね。
う、う、ふん。なるほど。だからそうするとあれですね、なんか今までのこのボトルネックってか、気分の波があった原因って、やっぱこの時間の拘束だったんですね。
うん、なるほど。
なるほど。なんかそこの理解がすごい浅かった気がしますね、今まで。
ああ、なるほど。うんうん。まあ、確かね、英語って言語なのでね、全然口ずさんだりとか、独り言とかね、言うだけでもなんか全然違うと思いますし。
あのうーん。 うううん、うん。 なんか
会話するっていうのはね、いいことですよね。
すね。まあ、あとは環境を変えるとかですかね、その英会話は割と、その、今オンライン英会話とかありますけど、でもそうじゃなくても実際のその人がいる場所
うううん。 うん。
まあ、例えばなんか、そういうサークルに入るとかなのか、まあ、そういうなんですかね、まあ、あの、スポット？
うんうんうん。
に行くとか、そういう結構なんかアクティブな方で、あの、ざ座学じゃなくて実践をするみたいな。
はい。うん。 ああ、いいですね。うん。
いや、いいかもしんないですね。
うん。
しかに、確かに。
そうですね。うーん。 なんかこう、イメージっていうのはあるんですか？具体的な勉強のスケジュールみたいな。
ああ、でも基本やっぱり、ま、ベース苦手な科目ってのは、あの、中心っていうか絶対まって、あの、やっていきたいんで。ま、ここはしっかりやった上で、うん、じゃあなんか、その余った時間で今日は何がしたいのかなっていうのを考えながら、たとえば「今日はオンラインが英会話でいいか」なのか、ま「ちょっと実際に人と会って話してみたいな」とか結構あると思うんですけど。ぱ、そういう感じでこう、その時の気分でこう、メニューを自由に決めれる。
うんうん。 うん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。
ま、効率は良くないかもしんないですけど、まあ、あの、な長続きはさせられそうだなっていう感じはします。
うん。 うーん。うんうん。ま、確かね、ならがつづきするのが一番効率がいいとも取れますよね。
うん、ですね。ま、実際なんか今すぐ英語を喋らなきゃいけないとか、仕事で使わなきゃいけないっていう状況にも差し掛かってないんで。ま、なんか、今まではこう、ね、その転職というかキャリアのためにやってきたんですけど、その意識捨てて、なんか趣味としてやっていく方がいいかなと思いましたね。
うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 あ、ほんとですよね。なんか楽しみながらできるのが一番ですよね。
うんうん。 間違いないすね。
うん。 うんうん。
ですかね。でも、だれ、ちょっとお話聞いていただけて、だいぶその、整理できましたし、そこもう自分のこのイライラの原因がこう、時間拘束ってこと分かったんで、ちょ、すごいなんかちょっと、あの、頑張れそうです。これから。
はい。 うんうんうん。 あ、良かったです。
はい、すません、あでます。はい、あの、お話聞いていただいてだいぶすっきりしました。
あ、はい、ありがとうございました。
あ、はい。